Stres sonrası toparlanmak için hangi yöntemleri kullanırsın?
Ya, genelde, böyle, stres sonrası değil de bu tür yöntemleri stres anında kullanmayı tercih ediyorum. Eee, genelde de, böyle, kafamı dağıtmak özelinde, eee, yöntemler kullanıyorum stresi dağıtmak için.
Hımm. Anladım. Anladım. Eee, peki, eee, o zaman şöyle sorayım sana: Yani, eee, diyelim ki stresli bir olay yaşayacaksın. Yani, bundan kastettiğim şey şu, hani, bir sınava gireceksin, eee, bu senin için stresli bir şey belki. Hani, eee, stresli bir olaya, eee, işte, girerken ilk yaptığın şey ne oluyor yani? Adım adım anlatır mısın? Eee
Hı hı. Tamam. Hı hı. Tabii, tabii. Şimdi, şöyle: Emm, mesela bu bir sınavsa Bir ödevden örnek vereyim önce. Ödevse genelde hiç strese başlamamak, hiç strese girmemek adına ödevi hiçbir zaman son güne bırakmadan direkt verildiği gün yapmaya çalışıyorum. Hani, eee, bu konuda böyle oluyor. Sınav konusunda da yine sınavı öğrendiğim gün, hani, çalışmaya başlayıp olabildiğince, böyle, detaylı, daha fazla konuya çalışıp sınavda düşük not alsam bile, hani, eee, şey diyebiliyorum, "Ben elimden geleni yaptım. Hani, bu kadar oluyormuş." Hani, eee, bununla ilgili kendime bahaneler üretip aslında bir şekilde, eee, çözebiliyorum, yani, genelde sınav konularında falan. Hı hı.
Anladım. Hı hı. Hıı, ilginç. Anladım. Evet. Anladım. Eee, peki şunu sormak istiyorum bu noktada: Yani, eee, şimdi, tamam, eee, sınavda stresli olmamak için önceden bazı önlemler alıyorsun. İşte, sınava yavaş yavaş, detaylı bir şekilde uzun süre çalışıyorsun vs. Şimdi, diyelim ki şöyle bir şey oldu: Eee, sen sınava çok çalışamadın ya da yeterince çalıştığını düşünüyorsun. Gerçekten çok çalıştın. Daha sonra sınava girdin. Hiç senin çalıştığın yerlerden çıkmadı. Eee, sınavın çok kötü geçti, eee, ve hani bu sınavdan kaldın. Eee, büyük bir stres yaşadın bun bunun sonucunda, eee, yani, yaşarsın diye düşünüyorum, öyle değil mi?
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı, hı hı. Hı hı, ya, yaşarım. Yaş tabii ki yaşarım.
Evet. Şimdi, eee, peki sen, eee, bu stresli durumdan, eee, toparlanmak için hangi yöntemleri yapıyorsun? Biraz bundan bahsetmek istiyorum açıkçası.
Ya, eee, şöyle mesela, bu senaryo üzerinde konuşacaksak dediğim gibi, hani, kaldıysam tabii ki strese girerim. Çünkü, işte, "Bu dersi nasıl alacağım, yeniden mi alacağım, işte, eee, büt bütlere mi kalacağım, bir şey mi yapacağım?" tarzında bir strese girerim. Bu da bir süre sürer aslında. Eee, işte, "Hayat bitti. Ne yapacağız?" tarzında, modunda otu o tarz bir moda çabuk girebiliyorum. Ama, eee, bunu, işte, dediğim gibi, hani, yine ders çalışmaya başlayarak, <clears throat> hani, daha önce neleri yanlış yapmış olabileceğimi düşünerek, bunların üzerine koyarak yine çalışmaya başlarım. Genelde stres benim hayatımda, hani, bir şeyi yapmamı engelleyen değil, aslında bir şeyi yapmama teşvik eden şey olabiliyor bazen. Ya, iyi bir yanı da olabiliyor stresin. Bu tarz konularda genelde stresin o yanını kullanmaya çalışıyorum elimden geldiğince.
Hı hı. Elbette. Anladım. Hımm. Elbette. Hı hı. Evet. Eee, mantıklı da söylediğin şeyler. Gerçekten kulağa hoş geliyor. Peki, bunun dışında, eee, anlık rahatlama sağlayan şeyler yapıyor musun? Yani, örnek veriyorum, <clears throat> bir nefes egzersizi olabilir çünkü birçok insan, eee, çok stresli bir gün yaşadığında, eee, ya da kötü bir gün geçirdiğinde, stres seviyesi çok yükseldiğinde bazı nefes egzersizlerini kullanıp, eee, rahatlamaya çalışıyorlar. Eee, senin böyle kullandığın bir nefes egzersizi, eee, ya da anlık, eee, rahatlamanı sağlayan şeyler var mı?
Hı hı. Hımm. Hı hı. Evet. Ya, şöyle, aslında var. Eee, yani, nefes egzersizi yapmayı deniyorum elimden geldiğince. Eee, bazen nefes egzersizinin yanında mesela arkaya bir müzik açabiliyorum. Eee, müzik özellikle stresten, hani, stresle başa çıkma konusunda benim için çok kritik bir yerde çünkü. Eee, müzik, iii, kullanımına dikkat ediyorum her türlü, eee, işte, tarzım bile değişiyor. O anki stresime bağlı olarak farklı müzik tarzları da dinleyebiliyorum. Eee, onun dışında, işte, eee, şey yapabiliyorum, hani, eee, bilgisayar oynuyorum mesela çok stresli olduğumda ya da, eee, işte, YouTube'dan bir video açıyorum. Hani, bilgilendirici amaçlı mesela, hani, bir belgesel tarzı. Ya, genelde, işte, kafamı dağıtmak için çabalarım oluyor. İşte, nefes egzersizi gibi çalışmalar da yapıyorum bazen. Bazen çıkıp yürümek iyi geliyor, yani, o an ne yapmak istiyorsam aslında ona yöneliyorum diyebilirim.
Hımm. Harika. Anladım. Evet. Hımm. Evet. Hı hı. Anlıyorum. Peki, şu noktada şunu sormak istiyorum. Hani, eee, müzik dinlediğini söyledin. Hani, birçok insan, eee, stres seviyesini düşürmek için gerçekten, eee, farklı müzik türleri dinliyorlar ama genellikle bu rahatlatıcı müz müzikler oluyor. Yani belli bir frekanstaki müzikler oluyor ya da bir sakinleştirici müzik ya da bir piyano, eee, resitali dinliyorlar vs. Senin bu noktada dinlediğin bir müzik türü, eee, önereceğin bir müzik türü var mı seni rahatlatan dinlediğinde?
Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Ya, aslında biraz ilginçtir bu konu benim için çünkü, eee, yani, o an ne yapıyorsam ona göre müzik dinliyorum. Müzik konusunda biraz öyle bir insanım. Yani mesela stresliyim ama o sırada araba sürüyorum. Eee, country müzik dinlerim. Stresliyim ama o sırada ders çalışmam gerekiyor. Evet, o bahsettiğimiz rahatlatıcı, işte, piyanodur, klasik müziktir, o tarz şeyler dinlerim. Stresliyim ama o sırada oyun oynuyorum diyelim. O zaman arkaya bir rock müzik açarım falan yani aslında yaptığım eyleme göre müziğim değişiyor. Hani, o an o an stresliyken ne yaptığıma göre değişiyor.
Hı hı. İlginç. Evet. Adım. Hı hı. Anladım, ııı, ilginçmiş gerçekten bu. Eee, peki, bu, ııı, nefes egzersizlerinden de bahsettin az önce. Yani, eee, şimdi birçok nefes egzersizi var. İşte, örnek veriyorum 4-4-4 "kutu nefes egzersizi", 4-7- 8 nefes egzersizi. Eee, senin bunlardan, eee, kullandığın bir nefes egzersizi var mı, ııı, ve sana iyi gelen, tavsiye edebileceğin vs.?
Hı hı. Evet, öyle. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya, nefes egzersizi konusunda en çok 4-4-4'ü kullanıyorum. Çünkü bazen 4-7-8'i kullandığımda, böyle, bayılacakmışım gibi oluyor. Sanırım yeterli nefese sahip değilim o konuda. O yüzden 4-4-4 daha rahat oluyor. Daha, böyle, zihin açıyor. Bir yandan da, işte, dediğim gibi, müzik, bir yandan da düşünmek falan nefes alırken iyi, rahatlıyor yavaş yavaş.
Hı hı. <chuckles> Anladım. Evet. Eee, gerçekten kulağa güzel geliyor ama dediğin gibi, eee, 4-7-8, eee, nefes tekniğini kullanırken insanlar gerçekten çok zorlanıyorlar. Hani, dolayısıyla, eee, yani bu sadece, eee, senin zorlandığın bir şey değil. Hani, eee, çoğu insanın zorlandığı bir şey. Bu noktada da zaten, eee, dünyada en çok tercih edilen nefes tekniklerinden biri de 4-4-4 nefes tekniği yani "kutu nefes tekniğidir." Eee, tabii onu da, ııı, yaparak, hani, eee, stres seviyeni sanırım, eee, belli bir seviyeye düşürebiliyorsun.
Hı hı. Zorlanıyorum. Doğru. Hı hı. Evet. Süper. Evet. Hı hı.
Hı hı. Peki, eee, çok zamanın kısıtlıysa, ııı, yani, örnek veriyorum çocuğun varsa, çok yoğun bir iş tempon varsa ya da çok sınavın varsa, hani, kendine vakit bulamıyorsan, hani, böyle, küçük, böyle, ııı, aralıklarda mesela, örnek veriyorum 5 dakikada, ııı, yaptığın pratik bir, iii, stres sonrası toparlanmak için rutinin var mı? Bunu öğrenmek isterim açıkçası.
Hı hı. Hı hı. Iıı, aslında şöyle, eee, tam tersine ben benim stresim genelde tek başıma olduğumda ve o an bir şeyle uğraşmıyorsam ortaya çıkıyor. O yüzden zaten gün içinde çok yoğunsam bu benim işime geliyor ve, hani, stresi düşünecek zamanım olmuyor. Eee, aaa, yani, günde o yalnız kaldığım kısımda da ne kadar azsa o kadar iyi. O yüzden, hani, genel olarak zaten, ııı, kafamın çalışma şekli biraz daha, hani, stresle başa çıkmak değil de stresten kaçmak gibi olduğu için zaten günümü en dolu şekilde geçirmeye çalışıyorum. E, en dolu şekilde geçirdiğimde de gece sadece yatağa yattığımda bazen yaşayabiliyorum bunu. Onda da, işte, çok sıkıcı bir video açıyorum, mesela, uyuyakalıyorum yarım saat sonra. Çok sorun olmuyor, yani.
Anladım. Hı hı. Evet. Anladım. Hı hı. Yani, senin, ııı, sen aslında stresini, ııı, stresten kaçmak için, ııı, yani, stres sonrası mesela toparlanmak için anladığım kadarıyla, beynini meşgul ediyorsun.
Hı hı. Evet, hı hı.
Hı hı. Aslında birçok insan da bunu yapar. Yani, ııı, düşünmekten kaçınır, ııı, sorunlarıyla yüzleşmekten, o stresle karşı karşıya gelmekten kaçınıp, eee, kendini tabii, iii, yoğun bir, iii, sürecin içinde bulursan, ııı, onu düşünmediğin için tabii stres seviyen de düşüyor açıkçası. Hı hı. Peki, ııı, hiç böyle, ııı, yani, ııı, işte, müzik stresliyken, işte, müzik dinlediğini söyledin. Örnek veriyorum, işte, ııı, arabada, mesela, stresliyken country müzik dinlediğini söyledin. Eee, peki, bu sana yetmiyorsa o an, müzik dinlemek sana iyi gelmiyorsa, ııı, başka bir şey denedin mi bu noktada?
I hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı, evet. Ya, şöyle aslında, eee, bazı, işte, kafa dağıtma kısmı dışında, nefes egzersizi dışında, yürüyüş dışında biraz, eee, sosyalleşme denemeleri yapıyordum aslında. Ben bir, işte, mesela, hani, stresliyim artık evde daralıyorum bir yerden sonra ama, böyle, dışarı çıkıp 10 dakika yürüyüp eve dönmek de istemiyorum. Arkadaşlarıma yazarım, eee, derim: "Hani, gidelim bi bir şeyler yapalım, hani gidelim bir bir kahve içelim, bir şey yapalım falan." Hani, genelde, eee, sosyalleşme de bu konuda çok işime yarıyor çünkü, hani, o an yanımda arkadaşlarım varken neye stresli olduğumu çok düşünmüyorum ki bazen de, hani, dışarı çıkma olayı sadece değil, hani, yine bir arkadaşımı, kız arkadaşımı arıyorum, hani, stresli olduğum konuyla ilgili. Biraz daha, hani, onlara bel bağlayarak, onların beni rahatlatmasını düşünerek, eee, bunu yapıyorum ve genelde de işe yarıyor aslında. Ha ha.
Anladım. Evet. Elbette. Anladım. Elbette. Hı hı. Peki, biraz da, ııı, bu kültürel nüanslardan konuşmak istiyorum. Yani, onlara değinmek istiyorum. Mesela, örnek veriyorum Hindistan'da bu stres sonrası toparlanmak için, işte, özellikle yoga yapılır. Eee, işte, böyle, eee, sandal ağacı tütsüsü yakılır daha, böyle, kendini iyi hissetmeleri için insanların. Eee, işte bu, ııı, tabii, her kültürde farklı oluyor. Mesela, Hindistan'dan örnek verdim. Eee, mesela, ııı, Türkiye'de özellikle, eee, işte, bir arkadaşla, ııı, sohbet edilir. Bir çaya kahve içip içi içi boşaltılır. Hani, senin var mı böyle bildiğin, eee, kültürel, eee, stres sonrası toparlamak için insanların kullandığı yöntemlerden ya da bir Türkiye'den örnek verebilirsin, mese
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Ya, benim Türkiye'de açıkçası çevrem bazlı düşündüğümde, genelde insanlar stresleriyle başa çıkmak için kahveye gidiyorlardı mesela. <chuckles> Yani, okey oynuyorlardı sert bir şekilde, hani, böyle, şiddetli yani çok hızlı dönen okeylerden bahsediyorum. Mesela bu ilginç gelmişti bana, yani, insanlar, hani, biraz daha yine Türkiye'de de, yani, genel tüm dünyada olduğu gibi biraz daha, böyle, kafa dağıtma, yine kaçma yöntemi kullanılıyor benim fikrimce ve genelde o da, yani, kim ne yapmak istiyorsa biraz daha onu yapmak istiyor gibi. Hani, bilmiyorum, tam kültürel eee, yani, dediğin gibi, Hindistan'da belki, hani, yogaya, meditasyona, ne bileyim, daha, böyle, o tür bir kültüre daha yakınlardır ama Türk Türklerde çok öyle bir şey yok yani o an ne geliyorsa o olabilir. Belki mesela dine yönelen oluyordur, hani, gidip du dua okuyan oluyordur, belki namaz kılmaya giden oluyordur. Hani, o tarz oluyor olabilir belki.
Hı hı. Anladım. Belki de. Anladım. Hı hı. Olabilir. Doğru. Hı hı. Belki de. Eee, peki, bu, ııı, sence, eee, stres, eee, tekrarlayan bir şey mi? Yani, hani, bir nefes egzersizi yaptığında geçiyor, bir daha strese girmiyor musun yoksa, eee, rutin olarak tekrarlayan bir şey mi insan hayatında?
Hı hı. Ya, şöyle, eee, stresin tamamen neden kaynaklandığına bağlı bu bence. Yani, bir sınav stresiyse mesela zaten sınav geçtikten sonra da geçecek, hani, ama o sınav gelene kadar istediğin kadar nefes al, ver yine aklına geldiğinde mesela, işte, ders çalışmadan önce yaptın nefes egzersizini, stresin düzeldi, ders çalışmaya başladın; 1 tane konuyu anlamadığın an yine: "Ben ne yapacağım? Bu konuyu anlamıyorum, yetişmeyecek." stresi başlayabilir. Ya da mesela gelecek kaygısı gibi asla belirli olmayan stresler var, aniden gelen. Hani, bu zaten belirli olmayan bir şey olduğu için bu da sürekli tekrarlayabilir. Yani genel olarak bence, hani, o anı rahatlatır ama tamamen stresten uzaklaştırmaz.
Anladı Elbette. Anladım. Tabii ki. Elbette. Yani, bir de şöyle şeyler de var tabii açıkçası. Bazı alışkanlıklar var mesela stresi tekrarlayan tekrarlatan; işte, örnek veriyorum uyku eksikliği olabilir, dengesiz beslenme olabilir, eee, yani, sürekli telefondaki bildirimlere bakma olabilir. Mesela sen böyle şeyler yaşıyor musun?
Hı hı. Evet. Eee, yani, uykusuzluk problemi çekiyorum ama, hani, stres yüzünden uyuyamıyorum gibi değil de evet, dediğin gibi, uyuyamadığım için stresli olabilirim. Çünkü, hani, uyku çok önemli, yine beslenme de çok önemli. Eee, bu sadece, hani, stresi biraz, böyle, sadece zihinseldir gibi düşünmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani sağlığa bağlı çünkü sağlığın kötüye gidince bir şekilde psikolojin de kötüye gidiyor aynı oranda ve bu da seni daha çok strese sokuyor. O yüzden evet, yani, daha iyi uyuduğum, daha iyi beslendiğim, eee, daha iyi hayat şartlarında olduğum senaryolarda daha az strese girdiğim konusuna katılıyorum, doğru.
Elbette. Kesinlikle. Hı hı. Çünkü evet, yani, bu bağlamda birçok insan, eee, bu alışkanlıklarından kurtulmaya çalışmakta. Çünkü, eee, işte, bir uyku eksikliğinin, eee, gerçekten insan vücudunda melatonin hormonunu azalttığını, eee, ve bu bağlamda insanların, eee, rutin bir stres yaşadığını gösteriyor. Eee, bu noktada dengeli uyumak, eee, dengeli beslenmek çok önemli bence.
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Kesinlikle katılıyorum.
Hı hı. Peki, telefonlardaki sü bildirimlerin, eee, açık olması, bunlara sürekli bakmak da, ııı, stresi, iii, tekrarladığı yönünde bilgiler var. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Ya, şu şekilde, şimdi, eee, her şeyin bağımlıs bağımlılığının zarar olduğu gibi tabii ki telefon da zararlı. Ya, aldığın bildirimin ne olduğuna göre değişir. Yani, sonuçta, yani, sevdiklerinden öyle, “Merhaba, nasılsın?” mesajı alıyorsan bu bu bildirim seni strese sokmaz ama, yani, stresli bil bir durumları tetikleyebilir. Çünkü orada aldığın bir ha haber seni daha stresli bir hâle getirebilir. O yüzden yarı katılıyorum, yarı katılmıyorum diyebilirim.
Elbette. Evet. Belki de. Hı hı. Yani, bu bağlamda, ııı, telefona gelen bildirimlere bağlı olarak, ııı, değiştiğini söylüyorsun. Evet, belki de öyle. Eee, sana çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Iıı, birçok, ııı, stres sonrası toparlanmak için, iii, birçok yöntemlerini açıkladın. Gerçekten faydalı oldu. Eee, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Hı hı. Evet, evet, kesinlikle. Hı hı. Ben teşekkür ederim, ne demek. I hı. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz, hoşça kal.
Hoşça kal.